Híjole, mira, ah, la verdad es que siempre que hacemos pescado, nos pasamos de listos, hacemos como muchos guisos. Uno de ellos, es uno que se llama Vuelve a la vida, que es como un cóctel, que lleva camarón, lleva una una ja una almeja, no sé cómo se llame, tal vez, en otro país, pero aquí, en mi país, le decimos Pata de mula, que esa es curiosísima. La almeja es blanca, y tiene como toques negros, y al momento de abrirlo, ves que las almejas, suelen traer un poquito de agua. El agua que trae esta, es negra, totalmente negra, negra, negra. Ajá. Y la almeja, sí tiene un sabor mucho más fuerte, que algunas otras, que por ejemplo, el ostión, ¿no? Pero, ay, sabe tan rica, esa cosa. A mí me encanta. Pero sí, es negra, es negra totalmente. Y pues, esa se agrega a esta mezcla, que lleva una una salsa, que se llama Salsa bruja, que es, como una combinación de de verduras, con chile jalapeño y vinagre. Entonces No, pero le da un sabor delicioso. Lleva eso, lleva un poco de cátsup, eh, una salsa típica de México, que se llama Valentina. No sé, si la venden en otros países, la verdad, desconozco.
Ujú. Guau. <laughs> Ajá. Sí. Sí. Negra. No. Sí. Ujú. Increíble. Ujú. Guau. Sí, La Valentina. Sí la he visto en Italia, pienso.
Así, es. Es muy buena esa salsita, y pues, lleva esa. Digo, se le pone la Vuelve a la vida. Se le pone otra, que se llama, este, Chocolata, que es una almeja grande, pero esas almejas, suelen llegar vivas. Entonces, tú, si si llega, las tocas, se cierran las almejas. Entonces, se se saca de la concha, se parte, se pone, y pues, se hace como un cóctel. Se le pone un poco de cebolla, cilantro, limón. Y, ay, no, sabe delicioso. También, se suele hacer, como arroz con con mariscos. Se le ponen los mariscos, se pinta con azafrán, o con cúrcuma, y queda un arroz amarillo.
Sí. Ajá. Sí. Okey. Ah, sí, sí. Sí. Mm. Delicioso. Ujú. Sí. Bellísimo. Sup Ujú. Súper atractivo, ¿no? Para comer.
Amarillo. No, delicioso. No tienes idea. <laughs> Sí, no. Y tiene un sabor, y se lleva tan rico con los mariscos. Obviamente, pues trae un poco, y todo. Y se hace otro, que es un ceviche, que lleva una mezcla, igual de pescado, con a con Regularmente, es como puro pescado con verduras. Igual, se le pone una mezcla de limón con salsa, eh, con tipo cátsup, y y todo esto. Y son, como los más típicos. Sí, cebollita, y todo. Y son, como los típicos. De vez en cuando, sí hacemos algunas variaciones, pero pues, es como lo lo general.
No. Sí. Ajá. Sí. Ujú. Cebolla, de pronto. Ujú. Ujú. Bueno, tienen un montón de recetas en tu familia. Qué delicia. Oye, pues muchas gracias, por haberme compartido toda esa experiencia, eh, de tradición en tu familia. Qué lindo. Te agradezco mucho.
Sí, bastantes.